Mhm.
Kenapa masih sering terjadi? Mhm, kenapa tuh?
Menurut aku sih, mungkin karena ini kali, Kak, sistemnya kita memang seperti itu. Jadi kayaknya mau nggak mau kan, orang yang masuk ke politik jadinya ngikutin sistem yang ada tuh, sedangkan dari sistemnya sendiri enggak diubah, gitu, dari merekanya memang seperti itu. Kayak misalnya pemilu harus dari dari partai, gitu kan, terus juga pemilu ada syaratnya harus berapan eee, suaranya, gitu kan. Nah, gimana caranya dia dapat suara, kalau enggak pakai uang, gitu kan, sedangkan dari sisi edukasi, dari sisi pengalaman, dari sisi background-nya, dia tuh enggak terlalu diperhatikan, gitu. Jadi kadang-kadang, kita jadi salah milih, karena kita enggak tahu ini sebenarnya mereka tuh, eee, background-nya gimana, gitu kan, tapi lebih ke mereka ngasih uang berapa, gitu kan. Kalau misalnya uangnya gede, pasti kita milih mereka, gitu kan. Jadinya di situ sih, sistemnya itu yang salah sih, menurutku, Kak.
Betul. Mhm. Iya. Heeh. Betul. Heeh. Heeh? Iya. <laughs> Iya, eee, apa ya, mungkin aku tambahin dikit kenapa masih sering terjadi, ini sebenarnya aku setuju apa yang dikatakan Kakak, ini sistemnya memang bisa dikatakan masih kurang, gitu kan, masih lemah, gitu. Dan, apa ya, mungkin edukasi tentang pendidikan politik masyarakat itu sendiri masih kurang juga.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.